Уже. Зато вот как интересно и приятно, потому что с друзьями-то не всегда можно выбраться, встретиться. А от детей-то не убежишь, в принципе, не уйдешь никуда.
Мгм. Ну да. Не закроешь их в шкафу, не засунешь их в клетку. <laughs>
Да. Хотя иногда хочется, конечно.
Иногда хочется, да, иногда хочется просто так посадить в угол, чтобы молчал. <laughs>
Да. И тишина была хотя бы там, минута, 2.
Тишина, покой. <laughs>
Мгм.
М.
Ну, потом уже когда вот подрастают, можно семьей, как вы говорили, фильмы смотреть приятно, можно собираться, поговорить с ними бывает тоже уже интересно. У них уже свое мнение.
М, да. Да. Ой, поговорить это: "Мама, ты ничего не понимаешь. Мама, ты ничего не знаешь". Это это они говорят: "Мама, закрой дверь в мою комнату и не приходи". Это тоже слышу. <laughs> М-да. О да. Мгм. <laughs>
<chuckles> Ну да. <laughs> М-да. Уже личное пространство, да, отстаивают там уже свои интересы.
Так, что теперь, э М? Мы такие же были. Да, точно такие же. Тоже хотелось своего пространства, хотелось быть с друзьями больше, чем с семьёй. Хотелось именно гулять ни с мамой, с папой, а именно вот с подружкой, с другом или со всеми сразу. Просто, да, подальше от родителей делать что-нибудь, что нельзя. Спички позажигать, да, петарды по покидать, <chuckles> прийти домой грязный весь, не знаю, в грязи, в пыли просто и скорее. Э, да! О да!
Вот, но мы же все такими же были когда-то, всё так же. Мгм. Да. М. Да да-да. Н-да. В болячках, в шрамах каких-нибудь после гулянок.
Мы больше времени проводили на улице. Я выросла, можно сказать, на улице. Сейчас дети сидят за телефонами.
Вот, да. Ну Да, согласен с вами полностью. Многое упускают, сидя за телефоном. Потому что на улице можно стока приключений, интересных вещей найти. Ну и также и опасности, конечно. И как-то, наверно, спокойнее, когда ребенок сидит дома, ты там за ним, как-то можешь его контролировать, видеть. А когда где-то гуляет по городу, ты толком не знаешь, где он, как он и опаздывает, там приходит домой позже. Нервы всё-таки тоже большие.
Мгм. Да. Да. <laughs> Мгм. Мгм.

М. Да. Ну
Э, довериться, что они будут в здравом уме.
Мгм, мгм. Но ото всего детей тоже не не укроешь, не спасёшь. Они с чем-то, всё равно, столкнутся по жизни. С этим надо быть просто, это надо принять. <chuckles> Ничего с этим не поделаешь.
Да. Так что, мы можем тока опытом поделиться с ними, знаниями, чтобы они
М-да, я только опытом, делюсь. Я никогда на неё не давлю, что вот, так и эдак, не делай то, не делай это, с тобой будет то и это. Я не знаю, что с ней случится, поэтому я не могу сказать наперёд.
М. Да, м-да.
М. Да.
Пост да и так и детям будет приятнее, когда на них не давишь, а просто делишься опытом и знанием.
Мгм, нет и Да просто, я даю ей расти, просто. М.
Замечательно, с ведь немногие щас родители понимают, пытаются полностью окружить ребенка заботой и отделяют, а, вообще, от мира. И это плохо.
Мгм. М-да. От друзей, и от мира и от, э, от этих всех приключений, которые нас учат жизни, от общения с друзьями и, м, даже от семьи иногда отрезают.
Мгм. Да, да.
Это очень сложно. А вот как мы видимся? Переписываемся онлайн. Вы переписываетесь с друзьями онлайн?
Ну, хорошо, что вот М-да, периодически, да, даже, в основном, так и происходит, потому что вот
<chuckles> Даже в основном, мгм, потому что так быстрее. Да, так, так быстрее просто позвонить через Zoom. О, мы один раз, даже, пиво пили с подругой через Zoom. <laughs> Просто открыли по бутылке. <laughs>
ну встречи-то сложно организовать. Да. <chuckles> В но, уже к да, как-то можно вертеться, крутиться. Вот такие решения интересные.
Н-да, это было очень интересно.
Ну вот да, потому что вот щас, э, все работают, дети в разные страны, города разъехались. И, даже, чтобы уже просто собраться, нужно за пару месяцев договариваться на какой-то, может, праздник определенный. А так можно списаться, всегда созвониться, и человек ответит, когда может.
<chuckles> Мгм. Ой, да, это Мгм. М-да. Да. Мы просто, у меня 6 утра, у неё 6 вечера. Мы просто открыли по бутылочке и да
Удобно. <chuckles>
повспоминали прошлое. <chuckles>
Это один утром пьет, другой вечером. Ужас!
Ну, у меня был выходной, мне можно, мне было всё равно. <laughs> Н-да.
А, ну тогда, тогда другое дело совсем.
Я сказала: "Мы в другое время не сможем увидеться, потому что у тебя будет работа, у меня будет работа. Так что давай!". Так что вот, <chuckles> один из
Вот. Мгм. Ну да, ну зато так можно накопить всякой, ну всяких историй и событий из жизни и обговорить сразу всё уж, что беспокоит, что не так.
<chuckles> Ну да.